Để mình mình đã có rồi nha, tức là mình đã từng đi ăn, gọi là, mì cay Hàn Quốc á kìa, bạn bạn bạn có từng đi ăn mì cay Hàn Quốc chưa?
Có người hả, wow! A, hiểu! Ơ, mình á, mình có bị được rủ nhưng mà mình ăn cấp độ 0 á, bạn biết hông? Là gần như nó cũng hổng cay, cũng có hơi hơi nha, cũng có hơi hơi đó, ừm.
<laughs> Ờ. Cấp độ 0, ừ, thì m nhưng bạn cảm nhận nó có cay hông, nó có cay hông? <laughs> Nó hơi cay, đúng hông? Ừ, mình thì mình 7 cấp độ thì mình đã thử được cấp ở cấp độ 5 rồi, bản thân mình đã thử đến cấp độ 5 rồi.
Trời ơi, dữ vậy!
Ừ, ừ, nhưng mà mình ăn thì cũng thấy nó nó nó nó nó cay thiệt, nó cay, cộng lại nó nó cay ác luôn á.
Ô, đỉnh quá vậy, ừm. Ồ, mà sau khi ăn thì, ờ, có khó chịu gì hông?
Hông, hông, cảm giác thì mình cũng biết tự lượng sức mình nên mình ăn, kiểu, mình ăn mà không có húp hết nước, mình chỉ ăn cái cái với lại l đồ tôm đồ, thịt đồ thôi, ờ, chứ mình cũng không có hút núp hết nước, cho nên l cho nên là ờ, ừm, tại vì chứ mình cũng không có muốn, kiểu là, ăn xong rồi đi về rồi đi, gọi là, ừm, <laughs> đau bụng, các kiểu đồ, các kiểu, ừ, đi gặp tào tháo, các kiểu, nữa, ừ, kiểu, kiểu vậy.
Ờ. À, hiểu. Ờ, cũng đúng nha, nên như vậy luôn á. Ừ. Trời ơi! Đúng, đúng, đúng, hiểu, hiểu, hiểu. Mình, ờ, có gặp bạn mình thời điểm mà chắc cách đây chắc cũng 5-7 năm á là cái việc, à, cái cái vụ mà ăn, ơ, mì cay Hàn Quốc á là nó phát triển, đúng hông? Bạn mình ăn cấp độ 7 luôn, xong rồi mình, kiểu đúng rồi, xong rồi tối hôm đó có bị xuất huyết bao tử và phải đi bệnh viện luôn á. Ừ, mình cảm thấy rằng là ừm, ừm, chơi những trò chơi như vậy đó khá là nguy hiểm. Mặc dù là lúc đầu thì có không thử thách á, thử thách, bạn ấy, a, bạn ấy cũng người miền Trung giống như bạn luôn, và ăn cay cực kỳ nhiều, gần như là một chén cơm phải ăn 3,4 trái ớt. Ừ, thì đó, cho nên mình mới cảm thấy mình mới cảm thấy rằng là ớt một loại trái cây á, bạn đấy ăn kiểu như vậy á, cho nên mình mới có cái suy nghĩ đó ừm, thì sau cái đợt bị xuất huyết bao tử đó thì bạn đó không còn ăn cay nữa, ừ, thì cũng thấy tội nghiệp đúng rồi, chừa luôn. Ừm, bạn có ăn, ơ, ờ, thử cái lẩu dầu cay của Trung Quốc hông?
Ừm hứm. Ừm, ừm. Ừ, ừ, ừ, ừ. Ừm, đúng rồi, đúng rồi, phát triển. Cấp độ 7 luôn, là sao? Có có bị gì hông, có bị gì hông? <sucks teeth> Ôi, ây, ghê! Chu cha, xuất huyết bao tử luôn. <chuckles> Kiểu là, bị ép à hay là bạn, à, bạn, ờ, bị ép không? Bị ép ăn hả hay sao? Thử thách, ờ, ờ. Ừm, ừm, ừm, ừm, ừm. Ừ. <chuckles> Khiếp hầy, ồ, vậy nhưng mà bạn còn ăn không nổi cái mì cay cấp độ 7 thì mới ghê. <chuckles> <laughs> À há, à há. Ừm. Ừm, ừm. Ừ, chắc cũng chừa luôn ha, chứ bị bị một lần thôi đấy, chừa luôn rồi. Ừm, ừm hứm. Không, không mình chưa ăn được thử mấy cái món đó, nhưng mà mình nghĩ mình thấy trên trên ti vi rồi, nhưng mà mình thấy cái món đó thường thường nó, kiểu, nó nhìn nó hơi ghê ghê nhưng tại vì nó nhiều dầu mỡ quá đi, nó, kiểu, nó hơi ngấy á kìa.
Mà bạn nghĩ chưa thử luôn hả? Ừ. Ừm. A, bạn không thích dầu mỡ hả? Ờ.
Ừ, đúng rồi, cái món dầu nhiều tức mình hông nghĩ là tức, ờ, tức là, ờ, cái, đồ ăn Trung Quốc á kìa, khi mình xem ở trên trên ti vi, xem trên, ờ, trên mạng đồ thì mình thấy là họ ăn quá nhiều dầu mỡ đi, bạn có thấy như vậy hông?
Ừm. Ừm. Đúng rồi, quá nhiều dầu mỡ và rất, rất cay luôn, có nghĩa là ở Trung Quốc có có nhiều vùng miền á, ừ. Chính xác, chính xác.
Ừm. Rất cay luôn. Ừ, Trung Quốc xứ lạnh mà, mình nghĩ là Trung Quốc là là xứ lạnh mà thành ra cái việc họ ăn cay là, ừm, đơn giản thôi, tại vì họ cần để giữ nóng cơ thể, để giữ ấm cho cơ thể á.

Ừm, cũng thích ăn cay từ hồi hổi như là hồi cấp 3 cơ, thì từ lúc mà mình, kiểu, cảm thấy thấy ba mình á, ba mình nà hay ăn ăn ăn, ơ, ăn ăn cơm mà có cắn ớt á, thì mình cũng bắt chước, ờ, xong rồi mình bắt chước và theo đến mức mà, kiểu mà, thành thói quen luôn á, ừm hứm.
Ồ! À, hiểu. Ờ, hiểu, hiểu. Ừm, cái lúc mà bạn ăn như vậy thành thói quen, nhưng mà có bao giờ bạn tìm hiểu rằng là thôn cay á sẽ giúp ích gì cho sức khỏe của mình hông?
Ừm hứm, ừm hứm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ờ, để mà nói h ơ, giúp ích gì cho sức khỏe hông, thì mình hông có tìm hiểu, nhưng mà mình, ờ, mình nghĩ là nó sẽ có một b lấy lấy bản thân mình làm trải nghiệm nha, thì mình thấy là nó, gọi sao ta, nó, ưm, c phần nào đó nó giúp mình hỗ trợ tiêu hóa, tại vì nó nó nó nó nó nó sao ta, nó kích thích ừm, ê, ờ, kiểu, kiểu vậy, mình nghĩ là
Ừm. Ừ, hiểu. À! Vị giác của mình, đúng hông? Có nghĩa là giúp cho bạn cảm thấy ăn ngon hơn, mình nghe mình nghe người ta nói là như vậy, ờ.
Ừm, ăn ngon miệng hơn, chính xác. Ừm, ừm, đồng ý, đồng ý. Ngoài ra thì mình cảm thiếc là nó tâm trạng cũng được cải thiện rất tốt nha, tại vì ăn cay xong một phát á, cảm giác nó nó đổ mồ hôi ra, xong mà cảm giác nó nó nó nó sao ta, nó thoải mái lắm, ừ, thiệt, thiệt, ừm. Ừ.
Ừm. Wow! Vậy á hả? Ồ! Ồ, sao bạn ngược với mình nhiều lắm luôn á, mình không biết ăn cay, ừ, mình không hề biết ăn cay, mình, ờ, từng nghe nhiều người nói á là, á hả, ăn cay đi ăn thử đi, ăn rất là ngon, cảm giác là nếu mà thiếu cái vị cay á thì ăn sẽ hông có ngon đâu. Rồi mình có một lần bạn mình chơi mình á, là, ừm, dằm chẳng phải là dằm nữa mà là bỏ ớt sa tế ở trong cái tô đúng rồi. Ừ, làm, à thì mình nổi điên lên chứ sao, tại vì mình không có thích sự nóng nực, thứ nhất là rất thích ăn, ừ, mà mình muốn ăn một bữa ăn nào cũng phải ngon, nó không có bị hư cái miệng á. Ừ, bạn hiểu đúng đúng rồi, cho nên á hả ừm.
Sao, sao? Ừ, bạn hông biết ăn cay. Ừm hứm, ưm. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm hứm. Ừm hưm. Ừ. À há. Ờ, bỏ vô, ồ, ác hì, ác hì, ác hì, rồi bạn có bị sao hông? <chuckles> À há, à há. Ừm. Đúng rồi, mình nghĩ đúng rồi, chính xác, chính xác, mình hiểu, mình hiểu. Tức là bây giờ cũng không thể ép bạn mà ăn cay nếu mà bạn hông thích được, tại vì, ừm, mình mình nha, mình nghĩ là cái việc mà ăn cay, bên cạnh những lợi ích như vậy á thì nó cũng có sẽ có những tác hại đó. Bạn có bạn có để ý á là tại vì ăn cay mà nhiều thì nó cũng sẽ có tác hại hông?
Đúng rồi, chính xác. Đúng. Đúng, ừm, mình, à, có, ưm, có tìm hiểu á là ăn cay đối với những người mà bị bệnh đau bao tử á sẽ rất là nguy hiểm luôn á. Ừ. Ừm.
Ừm, ừm. Ừm, đau bao tử, đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Tại vì ăn cay thì nó kích thích, ờ, gọi là, ừm, dạ dày co bóp á kìa, thì mì người mà bị đau bao tử, đau dạ dày, ừ, thì cái xu hướng là nó bị, kiểu như, bị ợ chua, rồi cái gì mà buồn nôn hay kiểu gì vậy đó, thành ra nó ừm hưm, đúng rồi, đúng rồi.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Nhiều lắm, gần như nó ảnh hưởng khá là nhiều đến hệ tiêu hóa nếu mà mình không biết kiểm soát cái việc ăn cay á, vì, ờ, mình có nghe bạn mình nói là khi mà đã ăn cay quen rồi á, nếu mà ăn nhiều á thì cái mức độ ngày càng tăng luôn. Ừ, bạn bạn cũng bị luôn hả? Ờ.
Chính xác, chính xác. Ừm, đồng ý, đồng ý. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi, kiểu, nó không có đã kìa, ừ, chính xác, kiểu, nó không có đã ch nên cứ cố gắng ăn nhiều ăn nhiều. Nhưng mà ăn cay nhiều á, ừ, là nó nó lại là bị sao, bạn biết hông? Nó là nó làm à, nó mất vị giác khi mà nó ảnh hưởng đến vị giác của mình, khi mà cái lưỡi của mình á tê tê mình không có cảm nhận được cái vị giác nào nữa, ừ, đúng rồi, đúng rồi, chính xác.
À, vậy hả? Ờ. Ê, hiểu. Nó bị tê luôn, đúng hông?

Ờm, ờ, mình hiểu. Bạn nghĩ sao về cái việc ăn cay của người Việt Nam mà tùy vùng miền?
Ừm. Ờ, như mình là người ở miền Trung đi, thì mình nghĩ là ăn cay r rất là, gọi là, văn hóa rồi, chứ không phải là là cái gì, gọi là ờ ha, kiểu, ở
Ờm. Hay vậy hả? Ờ, ở miền Trung thì mình biết là có cái loại ớt nhỏ nhỏ màu xanh, đúng hông? Mà rất là cay, ơ ớt sim ờ, mà ớt hiểm nữa, ở miên ở miền Nam thì mình thấy ớt hiểm á là cái trái nó dài hơn, màu đỏ, đúng rồi.
Ừm, ớt xiêm á, kiểu mà ớt ớt ớt hiểm á, ớt hiểm á, ớt hiểm á. Ừm. Ừ. Trái hiểm dài hơn à? Ừ, chỗ mình thì là trái màu xanh nó nhỏ nhỏ xíu à, kiểu như vậy. Ừm, đúng rồi, đúng rồi.
Trái màu xanh nhỏ xíu, đúng hông? Nó có nhiều mức độ cay hông hay là nó cũng chỉ một loại cay thôi, ớt hiểm ở miền Nam á nó chỉ có một loại thôi. Ừ.
Ờ, để mà nói mức Mình mình thì mình thấy ớt màu đỏ mà dài dài như ở miền Nam nó hông cay bằng trái ớt xiêm đâu, ớt xiêm màu xanh nó, kiểu, nó nhỏ nhỏ vậy mà mà nhỏ mà có võ á kìa, ăn cắn phát là cay đ đứng người luôn á, ừ.
À. Ờ. <chuckles> À, vậy hả? Ừm, ờm, 1 trái nhỏ như vậy thường một bữa ăn bạn ăn bao nhiêu trái? Kiểu
Ừm hứm. Ừm hứm, ừm hứm. Ờ, mình hông ăn nhiều đâu, mình m ăn trong giới hạn thôi, tại vì mình biết là nó cay mà, tại vì mà ăn nếu mà ăn thì tính thì phải ăn cùng một hai trái thôi.
Ừm, ờ. 1, 2 trái ha. Mình nghe nói rằng là ớt cũng có cái á, vitamin á, thật sự là ớt có nhiều vitamin. Đúng rồi, vitamin trong cái ờ. Ừm.
Ừm, ừm, ăn để kiểu mà kích thích kích thích kích thích vị giác thôi. Vitamin à? Ờ, ờm, mình mình hông hông rõ, mình hông có kìm hiểu về, gọi là, cái b b cái cái, a, dinh dưỡng của cái trái ớt, nhưng mà mình nghĩ là nếu như bạn nói đúng, ờ, thì mình nghĩ là có nhiều tiêm vitamin thì nó có thể là tốt cho cơ thể, đúng hông? Tại vì mình thấy là mình mình ăn xong mình cảm giác, gọi là, sao ta, ờ, sao, nó nó nó nó, ơ, tức là cái mình cũng ít bị bệnh vặt á kìa. Thì mình hông biết, mình nghĩ cái ví do mình ăn ớt, ăn nhiều cho nên là cũng hạn chế được cái những cái bị b bệnh vặt hay không, kiểu là, đau ốm các kiểu á.
Ừm. Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng rồi. Ừm. Ờ, hiểu, hiểu. Ừ. Ừm. Ừ, ừ, hiểu, hiểu, hiểu. Cũng có một phần nào mình mình để bữa nào mình tìm hiểu thử sâu về cái việc ăn ớt. Như bạn nói á, nó là một chất, ơ, gọi là, hàn, ừm, một nước một cái chất ở trong, ơ, đông y á, nó giúp cho mình làm nóng cơ thể á, giữ ấm cơ thể, cho nên thực tế thì nó rất là tốt. Đúng rồi, bạn ăn cay, bạn ăn, a, ớt là bạn ăn ớt tươi, ngoài ra bạn ăn các cái loại ớt khác giống như là ớt khô, ớt sa tế hay là bột ớt được chế biến? Ừ, đúng rồi, đó.
Ừm hứm, ừm hứm, ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. À há. Ừm, ừm. À, đúng rồi, đúng rồi. Ừm hứm, ừm hứm, đó, đó, cho nên mình Ớt khô à, sa tế. À, mấy cái đó thì mình nghĩ là thường thường là được dùng để làm gia vị hơn chứ đâu phải là dùng để làm đồ ăn ta. Thường thường người ta ăn thì người ta sẽ ăn ớt tươi hơn, ừ, chứ mình nghĩ là như sa tế đồ thì thường là đều dùng để ướp ướp đồ, ướp thịt đồ các kiểu mà, đâu có dùng để ăn đâu ta.
À. Đúng. Ừm, ăn chung với lại phở, bún, ờ, phở, bún, kiểu như vậy á, ừ.
À, à, à, phở bún, phở bún, ờ, phở bún thì hông, mình mình cũng hông c mình cũng hông có thêm những cái gia vị như vậy. Mình nếu mà mình ăn thì mình ăn trực tiếp bằng ớt tươi luôn, tại vì những quán mà ăn phở đồ các kiểu bún kìa họ mình có ớt tươi mà. Ừm hứm.
Ờ, hiểu, hiểu.
Ừm, ừm, ừm.
C có bao giờ bạn thử trải nghiệm, ờ, độ cay cực độ bạn có thể ăn được hông? Mình có xem một số clip ở Trung Quốc á, là thử các món ăn cay á, thì có nhiều loại ớt trên thế giới, thì bạn có bao giờ thử như vậy chưa?
<chuckles> Cực độ. À há, à há. Ừ, ừ. Ừ.